Чем прогулка в лесу отличается для тебя от прогулки в парке?
Ну ну вообще, конечно, я предпочитаю прогулку в лесу, а, потому что для меня это какое-то такое как мини-путешествие куда-то. И, э, я, а, полностью отключаюсь от, э, городской суеты, потому что я в городе всё-таки л живу. И вот прогулка в лесу У нас, кстати, непо неподалеку есть лес, в 20 минутах от нашего города Да, это редко, <chuckles> и вот реально ты чувствуешь, э, что ты вообще находишься в другом мире, то есть у тебя даже чувства как-то обостряются по-другому. <chuckles>
М. Здорово. <chuckles> Хм, это правда, да. То есть, э, наверно, есть какое-то различие, да, наверно, вот в тех же тропинках, а вот в деревьях, которые т растут, может быть, хаотично, да, они как-то, м, высажены, там, как, а, вот, а четко, да, как-то. Поэтому вот почему именно лес, он больше привлекает тебя?
Ну во-первых, э, меньше народу в лесу, да, чем, э, чем в парке, то есть естественно, а, в парке обычно люди гуляют, э, зачастую по асфальтированным дорожкам. Вот у нас, например, ну есть и не асфальтированные, но всё равно там такой, а, не знаю, маршрут уже он выработанный, да, там ты с детьми обычно, но дети на самокатах где-то, да, где-то нет. Но всё равно, то есть это такое, как бы, пространство, всё равно городское, мне кажется. То есть это здорово иметь парк, э, в городе. Но, э, то есть ты знаешь, что ты в городе, ты знаешь, что цивилизация рядом, а, м, ты себя, м, тебя это с как-то, да, м, освобождает от, э, дневных забот, но не настолько, как это, например, происходит в лесу.
М. Ну да. Мгм. М. А почему? Потому что ты, вот, ну, ты говоришь, что это близко к городу. Получается, тв нет такого полного расслабления, да? Вот то, что ты куда-то вот, э, выбралась, в какое-то место такое вот, а, абсолютно настоящее? Потому что, вот нет ли у тебя ощущения, что вот парк городской это что-то искусственное?
Э, да, конечно, есть такое ощущение. Это, эм, как искусственный лес, да, небольшой. А, дело в том, что в лесу ты себя чувствуешь как, вот, первобытным человеком в какой-то области, потому что, а, ты знаешь, что, да, если вдруг что-то случится, тебе никто не придёт на помощь, да, то есть ты знаешь, что это не так. <chuckles> А?
Мгм. <laughs> Вот в плане безопасности, знаешь Да, безопасность же тоже важна. Вот в лесу действительно, вот, э, ну как ты говоришь, а, люди могут не прийти на помощь, да, и там как бы ну разных можно и зверей встретить, и других там созданий каких-то непонятных. М, поэтому заблудиться можно. Вот как бы
Да, поэтому я и говорю, у тебя обостряются все чувства. То есть даже ты знаешь, если что тебе здесь не грозит такой опасности в городе, тебе гораздо больше опасности грозят, машины, там, преступники, ещё и прочее. В лесу ты знаешь, да, что, в общем-то, э, рационально, если подумать, да, у тебя меньше шансов попасть в какую-то передрягу. Даже если есть какие-то дикие животные. Но всё равно, э, какие-то шорохи новые, особенно если ты идёшь вечером, когда уже начинает смеркаться. Вот у меня как раз такое было, да. Мы вообще вернулись ночью, ну как, не то, что ночью, было 6 часов вечера, но, м, солнце уже полностью село, и нам пришлось даже достать, э, лампы, э, фронтальные, и, э, ну это было, кстати, очень классно. У меня ребёнок, он просто, а, ему очень понравилось. Он говорит: "Это так было классно, это так было такое приключение"- да, начинал появляться туман какой-то, с листьев там что-то падало, да, такое ощущение, что из леса там кто-то щас выйдет. То есть ты постоянно смотришь, никого ли нету. То есть это, э, не знаю, э, м, в парке такого нету. <chuckles>
Мгм. М. <chuckles> Ну да. <gasps> О, точно точно. Мгм. <laughs> Да-да. Мгм. <chuckles> Ну да, потому что в парк что-то более предсказуемое. Ты всегда, как бы, находишься, вот видишь город, да вокруг себя, даже если он большой, парк, но всё равно и чувствуется, да, что ты находишься где-то вот в понятном, предсказуемом месте, да. А лес это что-то такое, где непонятно, чт чего ожидать, особенно, вот как ты говоришь, в сумерках там, или ночью даже, да, там, после захода солнца. Есть такое.
Да. Да, да-да. А потом запах тоже всё-таки запах в лесу А, слушай, я говорю, что у нас такой лес есть, э, недалеко от нас, ты вот просто туда входишь, и тебе 1, что это запах листьев, которые Вот особенно осенью я люблю ходить в лес, я не знаю, у меня такие воспоминания детские, когда пахло, э, гнилыми листьями, да, уже такими опах опавшими, землёй, э, э, сыростью, но это запах, он очень приятный. И вот, э, хв хво хвойный, и хвойных, кстати, здесь много деревьев. И вот этот запах, он настолько сильный, что, б т 1, что ощущаешь, когда ты входишь в лес. В парке, конечно, такого нет.
Мгм. Мгм, да да. Есть такое. Мгм. Ну да. Потому что п парк это всё-таки, да, вот что-то, скорее всего, искусственное. Да, а лес, вот, э, и там убираются, убирают эти листья, да. Мгм. Да.
Ну да. Поэтому всё равно там не так Мгм там не так много деревьев, там машины всё равно проезжают, это город, даже это загазованность, если парк, даже есть деревья, но всё равно, э, всё равно, это есть <chuckles> присутствие машин, запахов.
Мгм, мгм. Н-да, да. А как ты относишься к лесопарку? То есть, вот, есть такие как бы, э, промежуточные вещи, да, когда вот вроде бы, а, и не такой прямо вот искусственный парк, но в то же время, вот, как какой-то кусочек леса облагороженный, чтобы по нему было там удобнее ходить, а, какие-то мероприятия, там, может быть, устраивать. Там, для велосипедистов, там, может быть, э, м, тоже маршруты проложены туристические. От как ты к такому относишься?
Ну да. Ну, от смотри, я лично я, э, не ос то что ос я бы в него специально не поехала. То есть это хорошо, если он у тебя, э, рядом находится, да, допустим. Э, да, выбирать, если пойти в парк или в лесопарк, да, э, на оди на одинаковом расстоянии, то да, я бы тогда, наверное, выбрала лесопарк. А, но, э, если уж ид идти гулять, э, так конкретно, то я бы выбрала настоящий лес все-таки. Потому что, а, да, э, ощущения всё равно не те. Лесопарк хорошо для людей там с какими-то ограниченными возможностями, также, а, там, не знаю, м, пожилые люди, ну либо даже на велосипеде, если ты хочешь покататься, потому что в парке может быть слишком много народу, а в лесопарке ты уже, в принципе, можешь это по там побольше места, ты можешь уже покататься. То есть для таких случаев это хорошо. Но вот именно если говорить про прогулку, я предпочитаю всё-таки в лесу.
Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Да, да. Мгм. Точно. Мгм. Ну да, потому что что-то, как ты говоришь, нетронутое. А, вот. И масштаб другой, конечно. А Мгм. А вот как можно улучшить те парки, которые, вот есть в городе? Ну потому что ж, наверное, важно, да, чтобы природа была в городе какая-то хотя бы, да, потому что не всегда есть возможность поехать в лес, тот же самый. Вот как можно было бы сделать вот эти вот, м, э, г городские парки, более такими приятными для прогулок, чтобы чувствовать себя ближе к природе?
Ну да-да-да. А, слушай, наверно, м, ну, во-первых, конечно, это с ответственность, ка людей, не бросать мусор, да. То есть такие банальные правила, э, поставить их, как всё-таки бачки, чтобы это всё, да, от пикников не оставалось и не валялось. А. Но если просто говорить про обустройство, ну, о, м. Слушай, вот я не очень люблю такое всё асфальтированное, да, там, подстриженные газоны, какие-то, э, там, клумбы, да? То есть я больше люблю, э, эх, ну, чтобы это было выглядело как можно более естественно, там, речка какая-то, деревья вдоль речки, да, там, ну, вот такого, чтобы, э, да, как ботанический сад, э, это вот не совсем не совсем мой стиль.
Мгм. Да, понимаю. Мгм. Мгм. <laughs> Но ботанический сад, там, действительно, там, м, как бы всего много, да, а, вот, и как бы оно не гармонирует так между собой. Потому что это могут быть совсе совершенно разные растения из разных регионов. А, и как бы вот нет такого что ли, в в такой какой-то преемственности, что ли, постоянства, да, что какие-то деревья, виды деревьев встречаются, там, как бы на пути, э, дальше, да. Однородность. Мгм.
Да. Ну, с э. Ну, г да, кстати, у нас есть тут парк, э, мгм. Ты прав, вот у нас как раз есть вот этот парк, э, ботанический, бамбуковый парк, э, на юге Франции, не, ну как бы от нас чуть-чуть ехать, конечно, надо, но мы там были всё-таки пару раз. Да, там бамбуков много, там много, э, таких экзотических деревьев, э, э, японский садик, там, ещё какой-то садик, э, то есть всё это здорово. Но так вот, чтобы ходить туда каждый день, ну, и, м, да, то есть ну, они, слушай я бы я бы, наверное, не не не останавливалась бы там так долго, э, то есть это симпатично, но н н-н не так, чтобы, нет, не так, как лес, всё-таки природа- она свой рисует ландшафт, свой такой более непредсказуемый пейзаж.
М. Мгм, мгм. М, вот, да, кстати, вот т такая непредсказуемость, ландшафты, да, это действительно есть, вот в лесу. А вот, и хорошо, когда они есть, да, потому что, а, там, многие страны, они свои леса вырубили <chuckles> еще, там, в Средневековье, там, и позже, да. И такого, а, такой возможности нет у людей поехать, да, м, вот в такие места. Мгм. И приходится путешествовать, чтобы такой: "А, я в лесу, что-то непонятное, что-то удивительное", да? Вот. Мгм. Ну да. Вот. А как ты думаешь, вот, эм, как бы отличие, вот вернемся к отличиям, да, вот обычного парка от леса, э, вот, для кого больше подходит, э, обычный парк, и для кого лес?
Да. Ну, к сожалению, да. Ну, это да, к сожалению. Ну, слушай, с детьми, наверно то ну, вообще с детьми и там, и там хорошо, честно говоря. Потому что, ну, идешь ты в парк, ну, взял самокат, э, здорово, ребенок погулял. В лесу, конечно, это более познавательное такое, эм, ну, более познавательная прогулка, да, там. Можно мы знаешь, что кстати, 1 раз нашли в лесу тардиградов. Э, не знаю, знаешь ты таких, э. Слушай, это самое микроскопическое животное, которое вообще где-либо существует. То есть, э, мы его не заметили, мы просто знали, где искать, то есть, а, они находятся во мхе чаще всего и, эм, в сырых местах. То есть мы просто взяли мох домой, э, то есть туда надо добавить водичку и потом это посмотреть под мит под микроскопом через пару дней. И слушай, это удивительно, они действительно, они очень маленькие, то есть они, наверно, не знаю, 1/10 миллиметра, может быть, но они, их очень хорошо видно в микроскоп. Там видно их лапки, видно у них и, и такая голова, как, э, как рыльце, как, э, поросёнок, и они очень устойчивы вообще ко всему, их можно кипятить, их можно замораживать, их даже нашли, э, на, а, м, где-то в космосе, они там выжили, я не знаю, при какой там, то есть они очень-очень сильно живучие.
Мгм. Может, как бы, з да. Мгм. О, что это такое? <laughs> Как вы его заметили? <laughs> М. Ничего себе. <laughs> М, д началось. <laughs> Да, удивительно и здорово, что, в принципе, вот как бы, а, у вас там было такое вот, э, с детьми, я так понимаю, да. Вот любопытство, чтобы это всё исследовать, да, вот, как-то понимание, вот чтобы это и интерес, да, чтобы время потратить, это всё вот посмотреть. Это очень познавательно, действительно, э, м, буквально. Мгм.
А. Ну да, да-да. Ну да, потом в лесу, действительно, всё-таки в десь в лесу много чё можно сделать: можно шалаш построить, можно, м, там, не знаю, э, да, грибы, ягоды пособирать, э. Слушай, мы, говоря про гри про ягоды, мы, э, в Альпах, но там тоже лес, да. Мы, э, у меня ребёнок 1 попробовал малину настоящую, потому что здесь он только видел её в этом, <chuckles> в в в этих упаковках на, на рынке. Красную смородину мы нашли дикую в лесу, прямо её очень было много, тоже у меня муж не хотел пробовать, говорит: "Нет, это, я боюсь." Я говорю: "Да ладно, я знаю уж красную смородину я могу различить." Вот. И это вот удивительно, потому что в парке ты такого не найдёшь никогда.
Грибы пособирать, ягоды, да? <chuckles> Мгм. Окей. Мгм. М. <laughs> Ну да. Ну, конечно, да, чтобы куст смородины был какой-то случайный или, там, дикое малинное, чего-то такого. <laughs> Да, но важно, конечно, разбираться в разных ягодах, чтобы случайно чего-то не съесть такого. Эм, да, то есть Мгм.
Да-да-да. Ну, это да. Ну, кто же, опять же, это как раз обучение, надо учиться этому. А, как выжить в лесу, кстати, тоже есть очень хорошие, э, занятия по выживанию. Э, у меня любители дома тоже, вот мой муж с ребенком, они хотели бы на в таком поучаствовать, тоже в парке, это, ну. Вообще, парк очень ограничено, то есть ты, получается, ты там можешь побегать чуть-чуть, да, э, ну с ребенком погулять, э, на велосипеде, там, еще с чем-то, ну, собственно, и, и всё. Вот для меня, как бы весь интерес парка, вот он такой.
Мгм. <laughs> Ну да, то есть какой-то ограниченный функционал получается, да, то есть. Э, как бы часто парки тоже небольшие, вот, но они, конечно, могут, там, как бы чуть-чуть приблизить к природе, но по сравнению с лесом они н не дают такого эффекта, да, есть такое.
Они. Ну да-да-да. Ну, в парке единственное преимущество, это в какую-то слякостную погоду, там, да, а, что там обувь, <chuckles> э, в общем-то можно одеть з обыкновенную, не резиновые сапоги, да. Э, там, не знаю, вот, ну, может быть, э, что еще может быть, преимущество какое, может быть, насекомые какие-то, хотя и так тоже-тоже в парках и комаров много, и клещи точно также могут быть, э, поэтому здесь наверно то же самое.
Мгм. Мгм. Ну да, да. То есть как бы тут сильно н н не огородишься от всего, да. Поэтому, если уже ехаешь, то и в лес. А в лесу еще, там, как бы, ну разные ле леса бывают, да, там разные в странах, конечно, там, где-то скалистые, где-то, там, болотистые, да. И везде есть своя какая-то атмосфера, свой шарм, если можно так назвать, да? Это вот уже такая настоящая природа, где нужно тоже быть готовым, наверно, к этому, да, чтобы туда, м, ездить. Мгм. Ну, спасибо большое, что поделилась, вот своими мыслями, да, вот сравнением, а, вот парка и леса. Вот. И классно, что ты любишь такую вот настоящую природу, нетронутую, ну, или, по крайней мере, сохраненную. А, это действительно стоящее занятие.
Н-да. Ну да. Ну да, да, да, конечно. Ну, это да. Ну, спасибо тебе, да, я то де тоже очень была рада с тобой поболтать. Надеюсь, до скорых встреч.
Обязательно, да. Всего доброго, пока.
Пока.